اهم.
آه، بتحسسني في اللغة بتاعتي بشكل كبير أوي بصراحة، باحِسّ إن أنا متضايق جدًا لمّا ألاقي حد ب ما بيقولش شكرًا كده، بيقول لازم يقول ميرسي، لازم يقول ميرسي أو يحُطّ كلمتين 3 4 كده في النُّص، مش عارف ليه يعني، دي في حاجة إن فيها مثلًا ما هي الكلام ده كلّه ما في ليه معنى في اللغة بتاعتنا إحنا، فليه مثلًا ممكن حد يعمل ح حاجة زي ديّة؟ أنا عن نفسي مثلًا لمّا باجي أتكِّم أنا ما باحب ما باحبش أحُطّ أي كلام إنجليزي خالص، أو أي فرنساوي أو أي لغة في الدنيا.
أيوه. أيوه، بس الظاهرة دي مُنتشرة جدًا دلوقتي، يعني كل الناس دلوقتي بقى في وسط كلامهم كده يقول لك أصلًا أنا با باستحضر الكلمة بالإنجليزي أسرع من العربي، فأنتِ شايفة إن دي ظاهرة حديثة يعني والّا هي معانا من زمان والّا إيه؟